जी, जी, मुझे बिल्कुल इसमें ऐसा लगता है कि डर हर किसी की ज़िंदगी में होता है, मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि फ़र्क़ सिर्फ़ इस फ़र्क़ सिर्फ़ इस बात से पड़ता है कि हम उस डर का सामना कैसे कर रहे हैं और हम उस हम उस डर के सामने झुकते हैं या उसका सामना करते हैं। कभी-कभी मुझे लगता है डर हम डर हम कभी-कभी मुझे लगता है कि डर हमारा रास्ता नहीं रोकता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि डर हमको कोई अच्छी दिशा भी दिखा देता है और अच्छी दिशा मोड़ने के लिए हमको प्राइप कर देता है, मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें को दे जी।
बिल्कुल। जी, जी, जी। सही बात है। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मतलब थोड़ा-बहुत तो डर होना ही चाहिए क्योंकि उससे भी जो है हमें एक-एक दशा मिलती है। हमें पता चलता है कि हमें मतलब वो कदम उठाना है या नहीं उठाना और जैसे कभी-कभी अ, बहुत ज़्यादा भी जो बाकी लोग जो डराते हैं आपको जैसे बोर्ड्स में <chuckles> बहुत बारी ऐसा होता है कि आस-पास के रिश्तेदार डरा देते हैं, तो उतना भी डरना चाहिए, डरना नहीं चाहिए क्योंकि हमने भी वो एक अनुभव किया है तो जैसे कोई भी नॉर्मल क्लास होती थी वैसे ही होते थे बोर्ड्स के एग्ज़ाम पे लेकिन खामख़ा बच्चों को थोड़ा-बहुत ज़्यादा डराया जाता है। तो शायद उस चीज़ का कहीं न कहीं अ, मतलब ध्यान रखना चाहिए और ख़ैर आपसे मुझे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होपफुली नेक्स्ट टाइम भी बात होगी।
जी बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात। जी, बि जी, बिल्कुल। जी, मुझे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
जी, जी। जी, जी। धन्यवाद।